Also, es ist 'n bisschen 'n kompliziertes Thema, ähm, weil man vielleicht auf der einen Seite ein bisschen an was glauben muss in 'ne gewisse Richtung. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so. Ähm. Es ist auf jeden Fall so, dass ich seit ungefähr 10 Jahren, äh, nach Verwirklichung strebe, in dem Sinn, dass ich glaube, dass der Mensch, äh, in seinem natürlichen Zustand immer glücklich ist. Also, ich glaube, dass es s eben so 'n Zustand gibt. Und, ähm, dass es halt eben irgendwie von allen Religionen irgendwie so gelehrt wird, nur auf 'ne andere Art und Weise.
Mhm.
Und ich habe in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel meditiert und, äh, Askese betrieben. Habe mich bewusst in, ich sage mal, schwierige Situationen gebracht, wo ich einfach bewusst Detox gemacht habe, ja, von, äh, der digitalen Welt, von Social-Media und so weiter und so fort. Habe, äh, 'ne Zeit gehabt, da habe ich, äh, 20 Tage lang, glaube ich, mich nur von Pflanzen ernährt, in Anführungsstrichen, also wirklich rein pflanzlich gegessen, ohne starke Gewürze oder irgendwie sowas und hauptsächlich frische Nahrung wie Frucht und so. Und wenn du das halt machst, dann kommst du in so 'n Zustand, wo, ähm, du halt so 'n Mangel empfindest, weil du ja eigentlich so die Umgebung gewöhnt bist, die du eigentlich kennst, wenn du so hart Askese betreibst und ich habe aber wirklich also, ich muss wirklich sagen, wenn ich zurückschaue, dann war das eigentlich die schönste Zeit meines Lebens, weil ich sehr, s sehr, sehr glücklich war mit meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und irgendwie ist auch so 'ne innere Stärke aus mir gewachsen, die ich vorher nicht so kannte. Auf der anderen Seite ist es für mich aber extrem, ähm, schwer, das durchzuhalten über 'ne längeren Zeitraum. Also, es kommt immer dazu, dass ich irgendwann zurückfalle.
Mhm, okay, also es ist natürlich nicht leicht, ne? Wenn man, äh, so sein neues Selbst-Sein quasi auch finden will, vor allem, wie du erwähnt hast, dass du halt auch da du so 'ne harte Zeit quasi durchmachst. Ich würde gerne, ähm, 'n bisschen die Situation besser verstehen. Kannst du mir da mal vielleicht erklären, was du jetzt quasi stattdessen denken oder tun willst in äh, jetzt was was du denkst, wie du das quasi überwinden kannst, um dieses neue Selbst für dich zu finden?
Ja, also ich verstehe. Es ist irgendwie schon 'n sehr, sehr schwieriger Weg. Aber, ähm, ich habe 'n ziemlich gutes Gefühl dafür, was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist. Und ich belüge mich halt oft selbst dabei, ähm, indem ich mir halt eben sage: „Ich mache jetzt diese Sache, die nicht gut für mich ist, obwohl ich weiß dass sie nicht gut für mich ist.“ Und, ähm, wenn ich einfach aufhören würde damit und halt einfach ehrlich zu mir selber wäre und diesen Weg einfach für mich gehen würde, also, wirklich durchziehen würde über 'n längeren Zeitraum, ähm, dann ist es, glaube ich, das, was mir oberflächlich erstmal helfen würde. Ich weiß, man kann da mit Sicherheit ins Detail gehen und gewisse Tipps geben und so, also, dass da gewisse, ähm, unterschiedliche Themenbereiche natürlich gibt. Aber so ganz oberflächig angekratzt, würde ich das jetzt sagen, ja.
Mhm. Das ist ja ist ja schon mal gut, dass du da quasi so 'n Plan für dich hast, wie du das Ganze angehen willst. Du hast ja schon so 'n groben Plan quasi, wie du das machen willst. Hast du schon irgendwelche Schritte unternommen, um das zu ändern?
Ja, also, was ich halt gemerkt habe, ist, äh, dass Aktivität also, zu viel Aktivität, das heißt, ich bewege mich zu schnell, ähm, ich, äh, komme irgendwie so in den mentalen Stress, das sorgt auch da dazu, dass man so 'n bisschen zwanghaft reagiert, ja? Dass man schnell, ich sage mal, schlechte Entscheidungen trifft, nicht wirklich die g Dinge überdenkt. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, wenn ich morgens ganz, ganz ruhig den Tag starte und diese Ruhe über den Alltag mitnehme, dann kann ich viel klarere Entscheidungen treffen und, äh, laufe nicht so schnell Gefahr, dass ich dann in alte Muster wieder zurückfalle. Es ist aber für mich nicht immer leicht. Ja, es ist 'ne 'ne sehr krasse Herausforderung, ähm, diese Ruhe mitzunehmen, grade in Deutschland, finde ich.
Mhm. Inwiefern spielt denn da quasi Deutschland eine Rolle?
Äh, ich war ich war schon im Ausland. Also, ich war schon 2, 3 Jahre ungefähr auf Weltreisen. Und ich habe 'n sehr, sehr gutes Bild davon, äh, wie andere Länder leben. Also, in Deutschland ist es halt so, dass sehr, sehr viel Stress ist. Ist, äh dass, wenn man wenn man in anderen Ländern war, kann man das ganz klar sehen. Aber wenn du in Deutsch wenn du aus'm Ausland nach Deutschland kommst, dann siehst du halt die Au die Autos fahren schnell und die Leute hupen und regen sich auf auf der Straße und so weiter und so fort. Und die sind immer, äh, ich sage mal, am pushen. Ja, die müssen die ganze Zeit irgendwas machen, irgendwas erreichen. Das ist in anderen Ländern gar nicht so. In vielen anderen Ländern ist es nicht so.
Mhm. Und kann ich fragen, welches Land dich da zum Positiven am meisten überrascht hat?
Äh, Südamerika war eigentlich voll entspannt. Ich finde aber auch Spanien ist schon 'n sehr, sehr entspanntes Land, obwohl die natürlich auch man kennt Mallorca und die machen Party und so, gibt's natürlich auch. Aber auf der anderen Seite hat es auch 'ne sehr, sehr ruhige Seite, Spanien. Ähm bei Indien ist es auch ich war auch schon in Indien. Da ist es auch so, äh, dass es gibt halt beides in Indien. Da gibt's voll viel Stress zum einen, weil weil es voll viele Menschen gibt auch. Also, extrem die Bevölkerungsdichte ist extrem krass in Indien. Äh, aber auf der anderen Seite gibt's dann halt auch dieses Ruhige, was natürlich auch kulturell geprägt ist.
Mhm.
Ja, also, es ist Deutschland ist schon, ich glaube, das krasseste oder, ähm was Stress betrifft, ist auf jeden Fall Platz 1 oder Platz 2 oder 3. Irgendwo da würde ich's einreihen.
Ja, das klingt ja ganz nach dem, als hättest du denn, ja, quasi das Neue Selbst für dich einigermaßen bereits gefunden. Du erzählst ja, dass das in Deutschland ziemlich stressig ist, dass du im Ausland quasi dieses Selbstfinden quasi besser gefunden hast für dich selber. Da wäre es vielleicht auf jeden Fall 'ne Möglichkeit, quasi dann auszuwandern, wenn du dich in Deutschland ständig gestresst fühlst. Ähm, da könntest du da vielleicht, äh, Indien dann in Erwägung ziehen, oder wie du gesagt hast, Südamerika, was dich da mehr anspricht. Wo hast du dich denn im Thema Meditation am besten gefühlt und am wohlsten gefühlt?
Ähm. Tatsächlich in Meditation kann ich mich überall gut fühlen, aber es ist mehr wo tr also wenn ich im Alltag bin wo kann ich diese diese Ruhe mehr mittragen? Und da würde ich, glaube ich, sagen, ich war mal in Panama. Das ist ja mehr im Mittelmer ähm, Amerika, ähm, und Brasilien, diese Richtung. Ja, da war es eigentlich voll entspannt. Also tatsächlich ist es auch interessant, dass dass du mich jetzt da hingeführt hast, weil ich habe schon, äh, oft darüber nachgedacht, auch aus äh, auszuwandern nach Uruguay zum Beispiel, weil da ist die Bevölkerungsdichte sehr gering. Und es ist 'n sehr, sehr schönes Land, auch, ähm was auch 'n europäischen Standard hat. Äh, wo ich auch schon oft darüber nachgedacht habe, dass ich da 'n bisschen mehr Ruhe finde oder das mehr zu meiner Persönlichkeit passt. Ja.
Ja, okay, also, das klingt ja schon mal ganz gut, dass du auch selber Uruguay quasi ist auch 'n ganz schönes Ziel, dass du das in Erwägung gezogen hast, ist schon mal ganz gut. Hast du da vielleicht schon so 1. Pläne für gemacht quasi, wie du das Ganze angehst?
Ja, also, ich habe auf jeden Fall schon Kontakte, äh, wie ich da hinkomme. Ähm, es ist jetzt nur noch 'ne Frage von, äh, vo von den Finanzen und wie ich das manage. Weil es im Grunde ja ich bin ja dann sozusagen komplett online angewiesen äh, online zu arbeiten. Und, ähm, es ist aber möglich, also, das Ich bin jetzt sozusagen in der Übergangsphase. Und wenn es finanziell alles stabil steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr, sehr groß. Also, jetzt gerade nach diesem Gespräch merke ich auch ähm, dass es ja irgendwie sogar dafür spricht durch diese Sache, ja: Wie überwinde ich alte Muster? Weil das war ja war ja das Ausgangsthema. Und vielleicht ist ja einfach nur das deutsche Land eben das, was was mir diese ganze Sache schwer macht irgendwo. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also, ich finde der wie du mich da hingeführt hast f äh, fand ich jetzt sehr interessant.
Ja, gerne, also, ich es freut mich natürlich, dass ich da 'n bisschen helfen konnte. Ähm, das w was mir da noch einfällt, ne, wirklich, dass du da quasi auch bei dem Thema mit dem Selbstfinden da 'ne Unterstützung suchst, am besten mit sei es Familienangehörigen oder deinen besten Freunde, engsten Freunde da, dass du mal nach deren Rat fragen kannst. Am Ende des Tages hast du ja schon 'n ganz großen Schritt gemacht, wo du d stolz drauf sein kannst. Viele Menschen können das nicht von sich behaupten. Die gehen einfach den Alltag so durch und hinterfragen nichts, ne, und wollen nicht, äh, das ganz große Bild sehen, was du für dich schon quasi ge gefunden hast und noch am Finden bist. Das ist wirklich, äh Leben ist so 'ne Sache, da ist man ständig auf 'ner Suche nach etwas. Das hört auch nicht richtig auf. Also, du lernst immer neue Sachen, du überwindest, äh, neu neue Gedanken, ne? Das das das Lernen hört ja nicht auf, auch wenn du 70 bist, auch wenn du 80 bist. Da brauchst du dir auf jeden Fall keinen Druck machen, dass du dieses perfekte, äh, Bild von dir selbst dann findest. D einfach 'n bisschen verständnisvoller mit dir selbst sein. Das wäre so quasi auch das, was ich dir ans Herzen legen würde.
Ja, also, es hat mir auf jeden Fall, ähm, sehr geholfen, auch allgemein. Ähm, also, der Ratschlag ist sehr wertvoll und allgemein einfach das drüber Reden. Das löst manchmal auch so einiges. Ähm, vor allem, ich habe das noch nie in dieser Verbindung gesehen, das ist, äh, etwas, worüber ich mich mit Sicherheit heute nochmal mehr beschäftigen werde. Ob es vielleicht doch Sinn macht. Weil ich habe es 'ne Zeit lang auch so, hm, für mich abgeschlossen, habe gesagt: „Ne, ich war jetzt Weltreise und Deutschland ist doch eigentlich ganz cool.“ Aber wenn ich das jetzt aus dieser Sicht betrachte, macht das irgendwie vielleicht doch Sinn, oder es zumindest mal auszupr äh, probieren.
Ja, das freut mich, dass ich dir auf jeden Fall da helfen konnte. Ich würde dir auf jeden Fall noch ans Herzen legen, dass du immer wenn du etwas brauchst, dich gerne bei mir melden kannst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück auf deinem Weg.
Hey, ich danke dir vielmals für deine Worte und ja, wünsche dir auch alles Gute.
Tschau, ne? Pass auf dich auf.
Tschau.